Tapos ngayon umiiyak sila. Mm.
'Di ba parang Totoo, tapos magra-rally parang a a aka hindi, yung sinasabi nilang napuno nila yung Ortigas, di ba, na napuno nila, magra-rally sila. Believe it or not, dun ako sa Ortigas nagtatrabaho. Nasa gilid lang sila ng Robinsons sa may Uncle John's. Wala pa sila sa kalahati ng Mama Mary na rebulto. Parang kung madami, akala ko magtra-traffic, asan na? Eme kayo. <chuckles>
Oo. <laughs> Nag-aabang nag-aabang ka 'no? Tapos karamihan pa dun ano, ang pangit diyan sa mga ganyang rally rally, ah, hakot lang yun, eh. Di nila alam kung para saan yung ginagawa nila basta bayad sila.
Takot. Ay totoo, totoo 'yan. Totoo 'yan kasi since pagka-lunch nasa may Robinsons kami. Alam mo yun, hinihintay nila yung pagkain. May hinihintay sila. "Ay akala ko rally, ba't may kainan?" <laughs>
Ganun lang. Rason. Oo, rason lang. Tapos tapos babayaran sila after.
Totoo. Totoo. Eh, minsan nga nagkaka-onsehan pa, eh. <chuckles>
Dine Mm. Minsan hindi nagkakaanuhan, Diyos ko. Hala, ang ganda ng topic na nakuha. Parang ano, masarap pag-usapan lang, pero konti yung time natin.
Eh, kasi siguro oo. Magka magka-align kasi oo nga, eh. Magka-align kasi tayo 'ata ng age, ng ano, pero kung iba yung kausap ko baka mag-clash. <laughs>
Mm. Oo, may gano'n. May time na nagcla-clash, eh.
Oo. Wala na, na-ban na. Na-ban na sa Babel. <laughs>
<laughs> Ayun, nice talking to you. Oo, hintayin nating matapos. <laughs> Sige, ba-bye, ingat din, oo.
Sige, salamat. Same, ingat. Sige. <laughs> Bye, ingat.

Ano tanggapin mo, kasi hindim ta pero 'wag mong iboto. Kasi kung tinanggap mo 'yan ay pera 'yan eh, pero huwag mong iboto kasi hindi naman nila malalaman kung sino yung iboboto mo hindi ka naman pwedeng bantayan sa classroom eh. So parang niloko ka, lokohin mo rin parang ganon kaso yung iba kasi, 'pag binigyan mo ng bente isang daan iboboto talaga nila. Pero at the end sila din naman yung ngangawa at the end magra-rally.
Okey. Mm. Hmm. Mm. Sila sila yung magsa-suffer din at the end kasi wala wala walang nagagawa, 'pag nakaupo na.
Totoo, totoo dapat tanggapin, ako nga 'pag may nag-vote buying, sige akin na 'yan, pero hindi ko yun iboboto. Salamat binigyan niyo 'ko ng pera, pero bahala kayo iboboto ko yung 'di ba?
Mm. Hmm, same same lang din naman ako. Oo. Kasi para sa'kin Bin ah, bibilhin nila yung boto mo para iboto mo sila, tas kapag sila na yung nakaupo, si ah, tawag dito yung pera mo, yung mga taxes, sila yung makikinabang, pero hindi nila ipamimigay, hindi nila ipamimigay yun.
Di ba? And Totoo. Totoo, totoo naman.
Hmm, pangsariling interes, magugulat ka nalang may bago na namang ano, may bago silang properties. Mm. Mm, sasakyan mga ganon, dun pa sa lugar mo makikita mo pero wala silang nagagawa, 'di ba? 'Di siya maganda.
Totoo. Sasakyan, oo. Oo, totoo naman.
Ano pa ba? Para sa'kin kasi ang halal ang napakahalaga sa'kin ang halalan kasi, ikaw yung nagluluklok sa tao na alam mong pagkakatiwalaan mo na pag-unlad ng lugar ninyo kumbaga, kasi kung hin
Mm. Totoo naman.
Pipili ka ng, alam mong lolokohin ka lang din naman, tas bandang huli iiyak-iyak ka.
Totoo naman.
Example natin si
Totoo pero alam mo, si sino? Sige sino parang
Oh sige. Si Marcos.
Sino? Di ba, parang ano eh sinabihan na namin kayo eh.
Traydor. Mm.